Ah, iya itu, tapi kan budaya fans, K-pop di Indonesia tuh bagus banget ya, Kak, maksudnya kayak semuanya tuh saling, eee, mendukung satu sama lain terus saling ramah satu sama lain, bahkan kalau misalnya ada konser, suka pada bawa-bawa merch bawa-bawa freebies gitu ya, Kak, kalau di Singapora ada nggak tuh Kak yang kayak gitu?
Mhm. Mhm. Mhm, betul. Nah, iya. Nggak ada, Kak, bener-bener nggak ada, jadi pas di Singapura itu eh, ada deh 1, tapi kayaknya itu orang Indonesia juga sih, Kak, aku rasa ya, aku dapet 1 freebies dari konser Singapura, tapi pas kemarin di Jakarta aku dapet 5 freebies, Kak, kayak benar-benar banyak banget yang bagi-bagiin freebies, terus tuh ba mhm.
Oh, gitu ya? Oh, oke. Iya, iya, padahal itu kan nggak konser tunggal padahal itu ya?
Iya padahal itu cuman festival kan, dan mereka tuh bener-bener kompak gitu loh, ada yang ngebagiin, eee, makanan gratis, terus tuh ada yang bagiin minuman gratis, ada yang nyediain kayak foto gratis, jadi kayak, seru banget gitu loh, mereka tuh kerjasama, terus juga yang aku suka ya, Kak, di Jakarta tuh bener-bener, antusiasme saat idol-nya tampil itu mereka bener-bener nyanyi sekencang-kencangnya, gitu, sampai, bener-bener apa ya, geger lah itu panggung istilahnya, gitu kan, jadi kan kayak, berapi-api lah ya istilahnya tuh, membara gitu kan panas banget nih hall-nya. Tapi kalau di Singapura tuh kebanyakan fans-nya itu nyanyi sih, cuman ya, yang di area-area VIP-nya itu yang standing di depan itu, Kak, mereka tuh kebanyakan ngangkat handphone tinggi-tinggi gitu, jadi kayak kurang terasa gitu jadi lebih kayak, mereka prioritasin dapet fancam yang bagus gitu ketimbang, eee, nyanyi bareng sama idol-nya, mhm, betul.
Iya iya iya. Mhm. Oh, iya iya. Nikmatin konsernya ya. Padahal kalau misalnya dari sisi idol-nya mungkin lebih suka kalau nyanyi bareng-bareng nggak sih, Kak, karena merasa energinya ada, terus dihargain juga gitu.
Betul, mhm, bener. Jadi ya, emang pas di Singapora itu aku ngelihat, emang yang nyanyi tuh yang bagian tribunnya aja kebanyakan, yang bersorak-sorak, tapi di bagian standing-nya mereka tuh fokus ngangkat HP tinggi-tinggi gitu sampai ada tuh, eee, apa ya sindirannya di sosial media kalau nonton di Singapora jangan ambil yang standing bakal rugi, gitu, karena kebanyakan fans-nya itu barbar lah istilahnya, Kak, ngangkat HP-nya tuh emang di atas kepala mereka, gitu.
Tapi kan gimana tuh, Kak? Iya. Mmm, iya iya, karena kan kalau misal semakin belakang, semakin nggak kelihatan tuh kalau ketutupan HP, ya kan? Berarti kan
Mhm, bener. Mhm, bener tuh, Kak, banget.

Mhm, bener bener kayak gitu Kak, seru deh pokoknya.
Itu kerasa banget sih bedanya tuh Kak, kalau misalnya tadi Rp4.500.000 jauh, udah gitu di Jakarta Rp2.000.000-an tapi udah dapet di depan. Wah itu sih bedanya jauh banget, Kak, berarti.
Mhm, bener walaupun ada plus minusnya nih Kak. Jadi kalau di di Singapore itu kan mereka konser tunggal ya, yang mana kayak 2 jam full mereka terus yang perform gitu di panggungnya. Tapi kalau di Jakarta kan karena dia festival jadi banyak juga artis-artis lain kan, jadi kurang lebih mereka tampil cuman kurang lebih 45 menit aja sih Kak. Tapi kayak udah sangat-sangat cukup puas ya aku, karena emang aku dapat posisi yang strategis banget nih, terus walaupun ada artis lain tapi artisnya itu artis K-pop juga Kak, jadi kayak aku nggak ngebosenin, tapi karena apa ya, aku tuh kurang apa ya, kurang suka gitu kalau misalnya konser itu artis lokal, kayak gak dapet aku feel-nya gitu. Makanya aku kalau konser pasti artis-artis kayak luar gitu Kak, bukannya apa ya, Kak ya, tapi emang seseru itu gitu dibandingkan kalau dari lokal.
Apa tuh, Kak? Iya. Oh, gitu. Heeh. Oh, iya iya. Berarti penampilannya walaupun bukan yang idola Kakak banget tetep bisa dinikmatin tuh ya?